あの、今ちょっと悩んでいることがありまして、ちょっとお話聞いていただきたいなと思っていて、で、できればアドバイスいただけたらなって思っていることがあるんですけど。あの、はい。私今動画編集のお仕事をしているんですね。で、あのまあ生後今5か月の赤ちゃんがいるんですけど、あの生まれる前までとか、まあ生まれ生後1か月とかの時とかは、ほんとにまあ昼寝とかもしっかりしてくれるっていうのもあって、基本的にまあ、朝起きて、で、あのまあ色々して作業に入ってまあ10時9時とか、朝の9時から作業に入ってまあ5時ぐらいまでしっかりと動画編集に集中して取り組んでたんですけど、最近まあその娘が、あの全然寝てくれお昼寝をしてくれないっていうのもあって、夜、それこそ７時とか以降から作業することが増えたんですね。で、私今アメリカに住んでるんですけど、引っ越してきて1年ぐらいで、クライアントさんたちとかもみんな日本の方たちなんですね。で、時差の関係で、基本的にその時間に色々仕事の通知であったりとか、そういう連絡とかが来て、で、あとは家族とか友達からも連絡が返ってくるのが、その時間帯になっちゃうんですね。なんで、ほんとに前までは携帯とか全く見ずに、あの集中できてたんですけど、今はその通知のせいで、全く集中力が続かないんですよね。
はい。 うんうん。 あ、はい。 なるほど。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 ああ。 はいい。 うん。 なるほど。 うん。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 なるほど。 はい。 うんうん。 ああ、そうなんですね。いや、確かにこう通知とかって来ると、こう集中が途切れてしまったりしますよね。
はい。 うん。 そうなんですよ。で、なんかまあ、私結構基本的にあの、動画とか、ま、動画編集の仕事してるっていうのもあって、こう動画流し見とかでこう携帯あの、こうなんですかね、あの、置いてなんかし作業とかしてたりするので、通知とかなんかよく気づかないことがあるので、もう割ともう全部、バナーとか本当あいこ音とかも全部出して、あの、やってるので、本当に集中力がなんか切れるような、あのいっぱい来ちゃうので。そうなんですよね。そこに持っていかれちゃうんですよね。
うんうん。 ああ。 はい。 うん。 はい。 ああ。 なるほど。 うんうん。そうなんですね。なんかこう、ちなみにその通知とかっていうのは、どういった通知が来ることが、こう、1番多くて、それで、こう、集中が途切れてしまうことが多いんですか？
はい。 はい。 うーん、やっぱりまあ、クライアントさんの例えばまあ、スラックスとかでやり取りしてるとか、あととかも、LINE とかも、え、LINE もあのクライアントさんがあのすごく仲のいいクライアントさんとは LINE でやり取りしたりとかするんですけど、で、LINE 開くとやっぱり通知でこう LINE 来て、で見ると、やっぱり他の友達からの連絡とかも、後で返そうって思ってた連絡とかも、ついでに見ちゃうんですよね。で、それで、で、なかなかまあ、友達とこう連絡が取れない分、そこでなんかその10分間すごくこう、ポンポンポンポンなんかお互いこう返信できるっていうので、ちょっとそこに気が逸れてしまったりもするんですよね。
うん。 ああ。 はい。 うん。 はい。 ああ、おん。 なるほど。 うんうん。 はい。 うん。 そうなんですね。ま、確かにこうちょっとあの見るつもりがなんかこう返信しよっかなとか、あ、他のも見てみよっかなって、こう、だんだんこう長くなってしまう時ってありますよね。
ええ。 うん。 はい。 そうなんですよ。で、まあそのなんかオフするっていうのもありだとは思うんですけど、やっぱりすごくあの重要なメッセージとかもね、あるので、で、LINE でくるまあそのスラックスだけでやり取りしてるのであれば、他のやつを消して、あのライあの LINE とかも消して、スラックス仕事用に集中すれば、そういうまあ友達とかのやり取りも、あの減るかなとは思うんですけど、LINE で、そのクライアントさんとやり取りしてしまっている分、LINE の通知を消すっていうのもちょっと難しいんですよね。
うん。 うん。 ああ。 はい、ん。 うんうん。 なるほど。 はい。 うんうん。そうですね。確かにこう、ま、LINE とかだとまアプリとか開いてしまうと、こういろんな人のが見えてしまうから、なかなかこう仕事とその私用っていうのをなんかこう切り分けるっていうのは、こう視覚的にも難しいですよね。
はい。 はい。 うん。 そうなんですよ。で、こう返事しないとか思ってても、やっぱり、ま、特に、母とかやっぱかか家族にからの連絡はちょっと返してあげないと心配しちゃったりするので、え、うちの母はなんか LINE とかすごく好きなので、ほんとになんか返すとポンポン返事とか、もう1件送るとまあ、5件ぐらい返ってきて、それ見て返さないととかなって、結構時間も取られてしまって、で、また、え、ず集中しようと思って置くんですけど、で、まあ、LINE とか友達からの LINE とか申し訳ないんですけど、やっぱり無視してるというかまあ、気にしないように後で返そうて思ったとしても、仕事の LINE が来ると開いてしまって、で、そこからまたって感じですね。
うん。 ああ。 はい。 うんうん。 ん、なるほど。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 そうなんですね。なんか、それはあの、一日の中でどれくらいの頻度で中断されたりすることが多いんですか？
ああ、でもほんとに結構30分に1回ぐらいは連絡が来ちゃったりするので、あの、家族とか友達とかまあ、お仕事の人とか全部含めて、なのでほんとに、常に。で、夜前まではそのお昼の作業だったので、で、日本時間のもう真夜中、夜、朝ね、早い1時とかになるので、あの、あんまりクライアントさんからの連絡もなかったですし、母とか友達からの連絡もなかったんですね。なので、なんかしっかり集中できてたんですけど、やっぱりみんな起きてから返信するのとか多かったりするじゃないですか。仕事行く前とか仕事乗ってる通勤中の電車とか、それがもうほんとにちょうど、私が作業してる時間に入っちゃってるので、さんじゅっぷんに1回ぐらいは、結構あの、ちょっと中断されてるかもしれないですね。
うん。 ああ。 はい。 うんうん。 なるほど。 はい。 うん。 ああ。そうですね。 はい。 うん、ふ あああ。 はい。 なるほど。なんかこう、例えば、あの、友達とか、その、ま、あの、優先順位がま、その時には高くないような人たちっていうのは、その、通知とかっていうのはオフにされたりとか、なんかこう設定を変えたりとかっていうのは、されたりしてるんですか？
はい。 うん。 はい。 あ、そうですね。なんかその LINE だと友達だけミュートにできたりとかもするので、ちょっと申し訳ないんですけど、ほんとに集中しないといけないなって時は、そのプン、友達とか家族のやつはちょっとミュートにして、で、ま、クライアントさん、だけはオンにして、やってはいるんですけど、ま、私が意志が弱いせいもあるんですけど、開いちゃうと、なんか、グループチャットとかなんかすごく溜まるじゃないですか。きゅうじゅうきゅうとかなってると、なになにとか言って見ちゃったりとかしちゃってますね。
うん。 はい、うん。 そうですね。 はい。 うん。 ああ。 はい。はまりますね。 うんうん。なるほど。ま、とえばなんですけど、その、あ、一日の中でその、ご自身で、その、ま、仕事の確認っていうのは、ま、あの、す来た都度、ま、するっていうのはしょうがない部分はあると思うんですけど、そのお友達とか家族に関しては、その、時間と、あと、返す時間っていうのをこうあらかじめ、例え、もう15分とか、なんかこう決められた時間を一日の中に設定しておくっていうのはどうですか？
あい。 ええ。 はい。 はい。 うん。 ああ、はい。 はい。ああ。確かにそれはいいですね。なんかこう時間を決めておこないと、なんかちょこまかちょこまか、で、結局気づくとごふん、10分とか、15分とか、なんかやってしまってるので、確かにこの15分だけ、ま、休憩みたいな感じで、ま、いちじかんとかま、1時間きゅえ、なことが作業して、じゅうごふんちょっと返信に当てるみたいな感じで、集中するのはいいかもしれないですよね。
うん。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 そうですね。まあそうやってあらかじめ決めておくと、そのま、あの常になんか、あ、見ちゃったから返信しないととか、そういう風に悩むことなく、なんかこうしっかりメリハリをつけて割り切ってできるのかなっていう感じもありますね。
はい。 うーん。 はい。 そうですよね。いやほんとにそれはしたことなかったので、確かになんか今はダラダラダラダラしちゃってたんですけど、確かにこうこの時間を決めておくと、まああの開いて、でなんか、あ、返信しないの申し訳ないなってなるよりも、あとまあこの作業あのこの時間に返信できるからこれは無視して、仕事のやつだけ見るってなんか頭の中でそういう意識の切り替えっていうのもできそうですよね。
はい。 うんうん。 はい。 うん。 あ。 そうですね。はい。ま、あと、あの、ほんとにご家族とか、あの、親しい友人とかでしたら、ま、この時間とかはちょっと今はこういう状況で忙しいから、あの、こんくらいの時間に返信するからねっていう風に、まあ、ひとことあらかじめ言ってあげると、そのまあ、特にご家族の方とかも、ま、心配しないで、なんかこう待ってられるのかなっていう感じもしますね。
はい。 ああ。 はい。 はい。 うん。 ああ、確かにそうですよね。それはほんとに伝えきれてなかったので、なんか私がまあ時差で1人だけなんか時差アメリカにいるので、なんかま合わせてあげないとって思ってたんですけど、確かにその一言、その「時差の関係でこの時間は今で、お昼寝してないのもあって、娘が。この時間作業してるから、返信あんまりできない」とか、ま、1時間ぐらいなんか返信そうやってする時間設けてるから、その時間に「返信するね」とか、「あのだから返信しくすあの来なくても心配しないで」って、ゆってあげるのがいいかもしれないですよね。
うん。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 ああ。 うんうん。 そうですね。やっぱりこうどこか人間って何か分からない状況があったりすると、そこに漠然とした不安とか、なんかこう恐れって出て来てしまうような生き物だったりするので、まあ、そういう形で少し一言あったりすると、あ、そっかみたいな形で、なんかこう割り切れて、まあ安心もしてくれるのかなっていうところもありますね。
はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 はい。 そうですよね。いや、それはほんとに伝えたことなかったので、なんか心配させちゃいけないとか思って返さないとって思ってたんですけど、ちょっとその伝えてみるっていうのはもう早速もう今日もし、あの作業中に母とか友達から連絡が来たら、「ちょっとこうこうこういうので今お昼に作業できてないから」っていうのは伝えて、「返信もちょっとこう、まとめてするようにするから遅れちゃうよ」みたいなのは伝えるようにしようと思います。
はい。 うんうん。 はい。 うん。 そうですね。 はい、うん。まあ、んん、なかなかそのそうですね、ほんとにお忙しい状況だと思うので、そういった形で少しあの時間を区切って、まあ、工夫されてみると、その中でもなんかこうご自身にとって、まあベストななんかこう効率的ななんかそうですね、仕事とあの私生活とかのなんかこう住み分け的なのができるかもしれないですね。
はい。 はい。 はい。 そうですよね。いや、なんかほんとに今お仕事しててもなんかやっぱり、なんですかね、私生活と仕事がちょっと混同してたなっていうその通知の部分で、連絡とかもあったので、その時間を区切るっていうのはほんとにちょっとあの考えたことなかったので、今度からもうこの、まあ1時間にじかん作業して、で、この15分、あの、みんなに返信する時間を設けるっていうのを、ちょっと時間を区切ってやるようにして、あのそうすれば多分、意識の切り替えも自分の中でできて、あの、集中力が途切れるっていうことも少なくなりそうなので、ちょっと取り入れてみようと思います。
うん。 ああ。 はい。 うん。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 ああ。 いいですね。はい。いや、ほんとにぜひお忙しいとは思うんですけど、そういった形であの、工夫されてみてください。
はい。 はい、あの今日はお話聞いていただいて、アドバイスもしていただいてほんとに助かりました。ありがとうございました。
はい。あ、ありがとうございました。